Oke.
Nah itu pertama, peraturan pertama. Peraturan kedua, eee, untuk sif apa, eee, nongkrong di kamar kosan itu di, eee, rolling sistemnya. Misalnya hari Senin di kamar aku, nanti hari Rabu di kamar Asep nanti hari, eee, Jumat di kamar, eee, misalnya Sutrisno gitu kan teman aku. Nah, tapi dibuat perjanjiannya 2 hari sekali gitu.
Nah. Iya. Mmm, iya iya, jadi kan semua dapat giliran paling enggak kalau udah dapat giliran bersih-bersih lah ya paling enggak ya <chuckles> bersih-bersih kamarnya. <laughs>
Nah itu, heeh, betul. Tujuan aku juga gitu supaya teman-teman aku tuh lebih, eee, peka dan sadar ya akan kebersihan kamar. <chuckles>
<chuckles> Akhirnya bisa jalan.
Bisa jalan karena, eee, masing-masing dari kami ini ada 5 orang menandatangani perjanjian tersebut. <laughs>
Oh lucu banget sih, eh, siapa yang, eee, kasih ide, "Ayo kita bikin perjanjian aja deh," gitu lucu-lucuan banget.
Awalnya, aku.
Oh gitu, eee, idenya dari mana, Kak?
Iya karena kan terj Nah, idenya itu dari Budi sih, tapi Budi itu lebih ke, "Udah bikin batasan aja di, eee, rolling," gitu kan, si jadwal nongkrong di kamarnya cuman, karena aku tuh tipe orang yang enggak mudah percaya ya dengan ucapan, eee, anak-anak kosan temenku tuh. Jadi mau nggak mau aku mencetuskan, "Udahlah kita tulis aja eee, apa, perjanjian secara tertulis," gitu kan, terus kita fotokopi dan masing-masing megang, eee, kopiannya. <chuckles>
Ya. <chuckles> Oke. Ya ampun, segitunya <laughs> hanya masalah nongkrong di kamar ya, <chuckles> keren sih, <chuckles> keren lucu gitu, Masnya. Terus akhirnya gimana tuh semuanya perlu apa tanda tangan kemudian perlu ini enggak sih, eee, cap jempol gitu? <chuckles>
Betul. <chuckles> <chuckles> Perlu, tadinya tuh mau cap jempol kan yang kamu bilang tadi, cuma waktu itu, eee, ternyata cap apa, cap basahnya itu ada di sekre kampus kan, akhirnya nggak dipakai tuh tetep tanda tangan aja. Tapi setelah aku pikir-pikir ya, eee, berkat perjanjian itu, aku ngerasa batasan aku tuh masih terjaga tapi di sisi lain juga ini loh apa, eee, perhubungan pertemanan hubungan pertemanan itu makin kuat dan makin terbuka kalau misalnya ada masalah jadi gak saling menutupi gitu.
Heeh. <chuckles> Pertemanan juga jalan.

Nah, awalnya itu aku bilang pakai gaya bicara yang santai ya enggak terlalu kaku, karena kan kami, eee, temen nongkrong temen main gitu kan. Awalnya tuh aku gini, eee, "Guys gue mau ngomong deh kayaknya ada sesuatu yang perlu dibicarakan supaya pertemanan kita ini makin kuat, makin solid." Nah, responnya kan awalnya dica dibecandain kan. "Apa sih lu, lebay banget," gitu kan. Cuma akhirnya aku utarakanlah kegangguan aku, ataupun apa ya, akibat dari sering nongkrong di kamar aku tuh aku jadi sedikit terganggu gitu kan. Jadi aku nggak punya, eee, waktu sendiri. Dan setelah aku jelaskan, eee, mereka tuh lebih cenderung berpikir dan akhirnya memahami sih bahwa, eee, sikap mereka selama ini ternyata tanpa disadari itu mengganggu diriku gitu.
Oke. Heeh. Ya. Mengganggu, iya. Oke. Ya akhirnya, apa namanya, tiba-tiba, eee, apa namanya, "Kita bikin ini deh perjanjian tertib supaya semua sama sama mengerti paham," gitu ya. Terus, oke akhirnya, "Ya udah deh ayo bikin," kayak gitukah situasinya? Hmm.
Betul, iya. Karena, eee, aku juga ini sih nyebutin apa, nyebutin ketidaksukaan aku misalnya nih, anak-anak kosanku tuh selalu pakai piring atau gelas atau sendok di kamar akulah. Karena kan aku stok cukup banyak ya 6, eee, biji waktu itu. Jadi kalau misalnya makan bareng-bareng tuh pakai piring aku dan mereka itu jarang banget nih nyuci, eee, bekas makan piringnya. Heeh. Terus aku bilang kayak, "Gue tuh sedu sebenernya nggak suka tau kalo misalnya lu lu pada makan tapi nggak dicuci piringnya karena gua gua lagi yang nyuci," aku bilang gitu kan. Nah akhirnya dari situ mereka sadar.
Ya. Oke. Nyuci. Waduh. <laughs> Iya. Iya, sudah ikut apa, nongkrong di kamar, udah pakai piring nggak mau nyuci lagi enak banget kan gitu. <chuckles> Nah, terus habis itu, apa namanya, kalau di kamar lain apakah akhirnya teman-teman berubah misalnya, eee, paling enggak lebih ketatalah kamarnya sehingga, eee, bisa di diapa ya, nongkrong juga di situ gitu?
<laughs> Iya lagi, betul. Betul akhirnya lebih tertata dan lebih rapih aja sih teman-teman yang mau dijadikan, eee, visit next kamarnya gitu. Dan terus gara-gara aturan aku yang apa, nggak suka nyuci piring bekas teman-teman aku nih terlalu sering ya, akhirnya kami itu selalu inisiatif untuk bawa peralatan makan sendiri-sendiri.
Heeh. <chuckles> Iya iya. Cuci piring. Oh, bawa piring. Oh, kirain cuci piring sendiri-sendiri. <chuckles>